Просто мне кажется, что получить от этого пранка какое-то удовольствие, нужно было бы хотя бы там присутствовать.
Ситуация так так себе. Мгм. Ну да.
А, ну, короче. Очень какая-то крейзи история, на самом деле, э, странная, и непонятно, что этому человеку, кто бы это ни был, это дало. Но, э, с тех пор я всегда спрашиваю у людей, э, там, их "Инстаграм" или "Фейсбук". Ам.
Мгм. Ага. Ага. Чтобы всё-таки удостовериться, что это настоящий человек.
Да, да, ну, или хотя бы, что они есть, э- доступ к информации, где они могут подтвердить, что типа, да, это действительно я.
Мгм.
А, и опять-таки, я обычно так и делала, но вот что-то с ней мы напровтыкала и на тебе.
Мгм. Ну да, возможно, просто, э, ну, как-то она тебя заговорила, да, вот ты говоришь, она много там о себе рассказывала, ты сразу она слишком быстро вошла в доверие, возможно. И Мгм, и ты тоже вот искала Мгм.
Да. Да, именно так. Да, именно так это и случилось. И истории были да, и вот истории были такие, знаешь, не какие-то банальные, типичные, а вот, э, чувствовала, что они такие более какие-то персональные, что, ну, типа, было бы странно такое просто вдруг ниоткуда придумать.
Ага. Мгм. Ну, понятно так, ну, и всё-таки, вот, после этого случая тебя эта ситуация научила то, что ты теперь спрашиваешь какие-то другие соцсети, чтобы удостовериться в то, что это живые, настоящие люди? Хорошо.
Ну да, был и такой опыт, так сказать. Да. Да, обязательно. А, и э, ну и всегда, естественно, я встречаюсь а, если встречаюсь с какими-то там новыми девчонками, это никогда не происходит на какой-то там, ам, тёмной аллее, так сказать. Ну, или кому-то дома. Да.
Мгм. Мгм. Ага, ага. Ну, это тоже такие критерии обязательные для тебя, да? Мгм.
Ну, для безопасности, конечно, там девочка не девочка, всё равно, а, мало ли знают, что там незнакомых людей в голове. А, и я всегда встречаюсь, э, не именно нейтральной территории, в какой-то кафешке, кофейне, а, н ну, или в парке, где много людей, но чтобы это не было и чтоб, если что, если т я там пойму, что человек какой-то не совсем адекватный, что пока такого, тьфу-тьфу-тьфу, не было. А, но чтоб у меня был какой-то маршрут оттуда, путь побега- именно так, скрыться с места.
Ну да, конечно. Мгм. Понятно. Мгм. Ага. Путь побега. Мгм. Мгм. Ясно. Ну, так скажи мне, за вот это вот н несколько лет пребывания, вот жизни в Америке, да, ты всё-таки нашла уже новых друзей там?
Да.